อา ค่ะ แล้ว แล้วคุณได้ให้ไหม? หรือว่า
ใช่ค่ะ เขา ก็ให้ค่ะ ก็ เนาะ เขาก็น่ารัก อะไรอย่างเงี้ย เขาก็เป็นคนนิสัยดี อะไรอย่างเงี้ย เราก็เลย "อา เอาไปจ้ะ" อะไรอย่างงี้ แล้วเขาก็แบบเหมือนก็คุยกัน แล้วเขาก็มีมาเมืองไทย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เอ่อ มีนัดทานข้าวกัน แต่คือแบบมานั่งคิดอะค่ะว่า แบบ เออ มัน ไอ้เรื่องพรหมลิขิตอะ จะว่าแบบมันมีจริงมันก็จริง ๆ นะคะ แบบ มันอะไรที่แบบหลงทาง แล้วไปเจอคนที่ อ้าว เคยไปเจอแบบ เหมือนเคยมีเหตุที่ต้องไปเจอกันที่ ม อีกเมืองหนึ่ง ที่ประเทศหนึ่ง อะไรแบบเนี้ยค่ะ มันก็เลยแบบ เออ มีความแปลกอยู่ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อา <laughs> เออ อืม อ๋อ อือ ๆ ๆ ๆ แต่จริง ๆ อะ เขาอาจจะแบบว่า ทำให้คุณหลงทางนั่นแหละค่ะ จากฟังที่เล่าอะเนาะ <laughs> แล้ว แล้วยังไงคะ ได้สานสัมพันธ์กันไหม? สรุปแล้วเลยอะ ได้สานสัมพันธ์กันไหมคะ?
ว๊าย <laughs> เขาจะ ทำ อะไรเรา? ก็